À. Trong trường hợp nếu mà mình muốn, a, chạy theo giống như mấy KOL như hiện tại đấy, muốn, kiểu như là, đăng lên, ừ, đăng lên để, gọi là là là là, quảng bá cái hình ảnh cá nhân ấy, gọi là, một cái người doanh nhân thành đạt, hay là một cái người mà, gọi là, chuyên gia tư vấn hay cái gì gì đấy, thì chắc chắn là mình cũng sẽ phải tập trung vào cái việc là ch phải đăng ảnh của bản thân thật là chuyên nghiệp này. Cái thứ hai đưa những cái thông tin liên quan đến bài học, những cái thông tin, ờ, cũng, ơ, cái gì đó nó phải học thuật một chút để mọi người tin tưởng rằng là, à, "Cái người này cũng có kinh nghiệm, có kiến thức thì mới có thể là giảng dạy, hoặc là mới trở thành một KOL" nói người ta tin được ấy. Đấy. Thì phải thật là hoành tráng, thật là, gọi là, gì đó nó cũng phải, a, có làm cho mọi người chuyên nghiệp. Đấy, kiểu như vậy để cho mọi người tin.
Ờ. Muốn nổi tiếng lên á, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Chuyên nghiệp. Ừm, ừm, ừm. Như vậy thì cái bộ lọc của bạn nó vẫn là tập trung vào những cái mà liên quan rất là mật thiết đến công việc, chứ tuyệt đối là không có được chia bất cứ cái gì của gia đình, hoặc là thông tin cá nhân, hoặc là nhà cửa của mình, đúng hông? Ừm, ờ, nếu mà một
Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Chính xác đó bạn, mặc dù có thể là đăng, a, ảnh khuôn mặt mới mặc com lê, vét tông gì đó thật xịn xò, nhưng mà thông tin thì thì có thể là, ừm, cũng nên hạn chế, đúng không? Thì năng gọi là, a ảnh bản thân cộng với những kinh nghiệm rồi kiến thức thôi, thế là đủ.
Ừ. Thì nếu như là ảnh bản thân của bạn mà bạn mặc com lê á thì đó cũng được xem là hình ảnh của bạn khi làm việc, thì nó cũng là công việc á. Ừm, ừm, cái này hay đó nè. Ừ, nhưng mà tự xưa tới giờ bạn sử dụng mạng xã hội là được bao nhiêu năm rồi, bạn có nhớ hông?
Đúng rồi. Chính xác, nó liên quan đến công việc. Ừm. À, mình nhớ là mình sử dụng, à, từ cái thời mà, gọi là, à, Yahoo ấy, chắc là hai nghìn lẻ mấy, 2008-2009 gì đó hay sao ấy, đấy. Ừ, đấy, cũng một thời.
Ờ, thâm niên rồi đó. <chuckles> Vậy là cũng thâm niên ha. Ừm, như vậy thì để mà có được cái cái nền cái số lượng năm như vậy thì chắc là bạn cũng có kinh nghiệm lắm. Thì làm bạn có cái mẹo nào để mà hướng dẫn cho người khác là cách chọn nội dung sao cho mình vẫn được phổ biến ở trên mạng xã hội, nhiều người biết tới, nhưng vẫn không bị thu hút những cái tình huống xấu, drama, hay là công kích? Ờ, có cái mẹo nào để trong cái quá trình chọn bài để đăng hông? Chọn nội dung á.